ใช่ โตประมาณมัธยมอะค่ะ ถึงจะมี
อา ใช่ ใช่ ถึงจะมี ใช่ เด็ก ๆ เราก็ เล่นอยู่กับ เพื่อนนี่แหละ ในโรงเรียน บ้าง เพื่อนข้างบ้านมั่ง อะไรงี้
ใช่ ใช่ ใช่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อน เพื่อนข้างบ้าน แบบ อย่างน้อยก็วิ่งเล่นไล่ อะไรนะ วิ่งเล่นไล่จับกันนี่ก็สนุกแล้วนะคะ
ใช่ ๆ แค่นั้นก็สนุกแล้ว เอา เอาชอล์ก เอาถ่านมาขีดที่พื้นแล้ว กระโดด กระโดด ตามช่อง ตามช่อง อะไรก็สนุกแล้ว <clears throat> <chuckles> เคยเล่นไหม?
ใช่ ค่ะ อุ๊ย ใช่ ใช่ค่ะ แต่ อัน อันนั้นไม่เคย อันนั้นไม่เคยเล่นที่กระโดดอะ ไม่เคย ไม่เคยเล่นน่ะค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะ อะไรนะ เขาจะเล่นตี่กันน่ะค่ะ
ยังไม่เคยใช่ไหม? อืม อ๋อ ๆ แต่นั่นก็ต้องหลายคนหน่อย อย่างงี้
ใช่ ใช่ ต้องเยอะหน่อย แต่อย่าง อย่างน้อยต้องเกณฑ์เด็กทั้ง ทั้งซอยมาเล่นด้วยกัน ต้องไปเรียก
<laughs> แต่ถ้าเกณฑ์ มาได้นี่ โอ้โฮ เพลินเลยนะ กลับบ้าน กลับบ้านยากเลยนะทีเนี้ย <chuckles> กลับบ้านยากเลย <chuckles>
ใช่ เล่น โดนดุอีก ใช่ แล้วบางที บางทีเหมือนมันสนุกจนลืม ลืมเวลาค่ะ แบบเมื่อ ก่อนมันก็ ใช่ เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ ไม่ได้มีนาฬิกาแบบ ข้อมือที่แบบแม่ให้พกไป คือถ้าเห็น ฟ้ามืดก็เข้าบ้านแล้ว แต่ที่จริงแม่ ใช่ ใช่ โพล้เพล้ เหรอ? อา ใช่ แต่แม่ก็จะไม่ค่อยแฮปปีสักเท่าไรหรอกค่ะ
ค่ะ ลืม หิวด้วย ใช่ อืม อา เริ่ม เย็น ๆ เริ่ม เริ่มเย็นเพราะมันเริ่มแบบ เขาเรียกอะไรอะ โพล้เพล้ เออ อย่างงั้นน่ะ ถ้าโพล้ เพล้ เลยมันก็ดึก ก็ ก็ ล เย็นมากไปเหมือนกันนะ <chuckles> เอาจริง ๆ แล้วอะเนาะ อะฮะ
ใช่ ก็ แม่ แม่ แม่ก็ไม่ค่อยแฮปปีสักเท่าไรหรอกค่ะ เวลากลับมาบ้านแล้วแม่บอก "โอ๊ย เห็นไหมเนี่ยมันมืดแล้วเนี่ย"
<chuckles> เออ ๆ <chuckles> ใช่ ๆ อือฮึ
ใช่ ใช่ ก็บอกว่า "ก็ ก็ ก็มันสนุกอะ"
<chuckles> อือฮึ
"ก็แม่ไม่เล่นกับหนูอะ หนูก็ต้องไปเล่นอย่างงี้สิ" <chuckles> ใช่
<chuckles> เล่นกับ เพื่อน <chuckles> แม่บอก "ถ้าให้แม่เล่นด้วยแล้วใครทำกับข้าวล่ะลูก" <chuckles>
ใช่ ใช่ ก็ ก็ต้องเข้าใจ "พ่อก็ไม่เล่นกับหนูอะ พ่อก็นอนดูมวยอะ"
พ่อต้องทำงาน อ๋อ นึกว่าพ่อทำงาน อ๋อ ดูมวย ให้พ่อ ผ่อนคลาย บ้าง <chuckles>
ใช่ ถ้าอย่าง ใช่ ถ้าอย่างเสาร์อาทิตย์ก็ต้องแบบว่า พอ 8 โมงเช้า มีเด็กมาเรียกหน้าบ้านแล้ว "ไปเล่นกัน" แล้วก็ ก็ปั่นจักรยานเอาไป ใช่ไหมคะ แล้วก็เล่น เล่นทั้งวันน่ะ ข้าวปลาก็ไม่กิน
อา อา อา อืม <chuckles>
มันไม่หิวอะ
<chuckles> มันลืมหิว เพราะมันสนุก
ใช่ แล้วก็กลับมาอีกทีก็มืดแล้ว ก็เหมือนเดิม เข้าอีหรอบเดิม
อืม <chuckles> เออ ต้อง
ใช่ค่ะ แต่ไม่ตีนะคะ ไม่ตี บ้าน บ้านเราไม่ตี
อ้อ ใช่ ๆ ไม่ค่อย ไม่ ไม่ค่อยได้ตี ที่บ้าน ก็ไม่ได้ตี ถ้าเกิดแบบไปเล่น กับ เพื่อนเนาะ เพราะว่า เพราะว่าเราไปเล่นกับเพื่อนเฉย ๆ อะ ไม่ได้ ไม่ได้ไปทำอะไรที่แบบเสียหาย แบบว่าถ้าไปทำ ข้าวของพัง เออ เงี้ย อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง <chuckles> แต่ถ้า แต่ถ้าไม่ได้มีไป ทำ เสียหายก็ไม่มีปัญหา
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ

มัน เจ็บ <laughs> แต่ แต่เดี๋ยว สักพักหนึ่งก็ทรง ตัวได้ แล้วเราก็รู้สึก "โอ๊ย ปั่นได้แล้ว" อะไรอย่างเงี้ย เด็กอะเนาะ เออ แบบดีใจได้ ปั่นจักรยาน เล่นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คืออย่าง อย่างตอนเด็กอะ ตอนที่ได้ของเล่นแบบชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิต รู้สึกว่าจะเป็นจักรยานนี่แหละค่ะ
ใช่ไหม ต้องมีแบบจักรยานปั่นเล่นน่ะ แต่ มันก็ ดีนะ คือ คือเมื่อก่อนแบบ ค เอ่อ เราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไรว่า เออ ทำไมต้องมี ทำไมต้องปั่น ต้องอะไรอย่างเงี้ย แต่เอา จริง ๆ อะ มันเป็นเหมือนกับ กิจกรรม ที่ ดีมาก ๆ สำหรับเด็กนะ เพราะว่าออกกำลังกายด้วย สนุกด้วย เนาะ เออ มันก็ เป็นเรื่องดีนะ
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว แล้วบางทีแบบไปปั่นกันพ่อแม่ลูกอะ เหมือนแบบสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยอะ
ใช่ เหมือนไปปั่นเล่นด้วยกัน ชม นก ชมไม้ อะไรก็ว่า ไปนะ สนุกเนาะ เออ
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ แล้วแบบบางทีก็จะแบบขอพ่อแบบว่า หนูขอแบบมีกริ่งนะ แล้วก็มีตะกร้าข้างหน้าสีชมพูนะ อะไรอย่างเงี้ย
เออ ช อา นั่นแหละ ต้องอย่างงั้น
ใช่ ใช่ ใช่
ต้องเป็นสีชมพู ด้วยนะ ทำไมก็ไม่ รู้ <chuckles>
ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เหมือนตอนนั้น ตอน ตอนเด็ก ๆ อะ แม่ชอบบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องชอบสีชมพูนะ
<laughs> <laughs> มันสวยหวานมั้ง <laughs>
ทำ ทำ ทำไมหนูชอบสีอื่นไม่ได้อะ หนู หนู หนูอยากชอบสีอื่นนะ แต่ แต่ดูไปดูมา อะ สีชมพูมันก็ไม่ได้แย่นะ เพราะว่าถ้า ถ้าเป็นของผู้ชายมันก็จะเป็นตัว ตัวละครผู้ชายแบบ แบบอะไร ไอ้มดแดงหรืออะไรแบบสมัยก่อนไปเลย ใช่ไหมคะ แต่ถ้าของผู้หญิงมันก็จะเป็นแบบ Kitty คิด เออ ตุ๊กตาหมีอะ มันน่ารักอะ
<chuckles> เออ เออ ใช่ ตัวการ์ตูน อา นั่นแหละ มัน มัน จะน่ารัก อะ มันจะตะมุตะมิกว่า <laughs>
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ โอ้โฮ อันนี้เป็น ก็ถือว่าเป็นทั้งสถานที่ และความทรงจำแบบของเล่นด้วยเลยอะ
<chuckles> อืม อืม แล้วนอกจากจักรยานแล้ว มีอย่างอื่นแบบ ที่เคยเล่นแล้วอยากกลับไปเล่นอีกไหมคะ? หรือว่ากิจกรรมอะไรที่เคยทำ?
ใช่ เอ๊ มัน มันก็มี มันก็มีหลายอย่างนะคะ อย่างว่าว อย่างเงี้ย
อยากกลับไปเล่นอีกไหม? เออ
ว่าวเดี๋ยวนี้แบบ เมื่อก่อนมันเป็น
ใช่ไหม ไม่ค่อย ไม่ค่อย ได้เล่นแล้วเนาะ
ใช่ เมื่อก่อนรู้สึกว่าขายข้างทางเยอะมากเลยนะคะ เวลาแบบพ่อขับรถ ไป ต่างจังหวัดอะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยอะ
เออ จริง ๆ ไม่ น้อยอะ น้อย
แทบ แทบไม่เจอเลย เจอแต่แบบหนู ย หนูนาย่าง อย่าง เงี้ย
อุ๊ย <laughs> น่าดูเลย จากว่าวมาเป็นหนู หนูนาย่าง <laughs>
ใช่ ก็ ก็ ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว โอ้ แล้วเจอเยอะด้วย เวลาแบบขับรถไปต่างจังหวัดอะ ทำไมต้องเป็นหนูนาย่าง อย่างอื่นไม่ได้เหรอ?
<chuckles> หากินยาก ไง เนี่ย มันมีท้องนา ก็ต้องแบบโพรโมตของในท้องนานิดหนึ่ง
แต่ แต่ไม่เคย ใช่ ไม่กล้ากินอะค่ะ กลัว กลัว
<laughs> อันนี้แล้วแต่คน ชอบ แล้วแต่คนชอบ ใช่
ใช่ ว่า ว่า ว่าว ว่าวนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ ที่อยากกลับไปเล่นนะคะ แบบมันได้วิ่ง แล้วมันแบบ <tsk> สนุกตอนที่มันขึ้นได้อะ แล้วเราแบบเห็นตอนมันอยู่บนท้องฟ้าอะ
ค่ะ